Allora, innanzitutt <sighs> diciamo solo dal quantitativo di studio, ma un'abitudine sbagliatissima che ho, che è quella di dormire poco, che sarebbe un controsenso, perché studio medicina, quindi uno sa comunque a livello fisiologico come dovrebbe essere però, ehm
Sì. Ahia, ahia, ahia. Eh-eh, eh. Ecco, ecco. Ecco, ecco, ecco.
rante il giorno, tra dover andare a lezione perché da me sono obbligatorie, uhm, il comunque studiare sì, ma è veramente brutti cioè nel senso, sono molto, molto rigidi su questo e quindi passiamo anche 8-10 ore in università. Poi 1 ora per andare, 1 ora di viaggio per tornare eh, bella domanda. Eh vero, eh certo, certo. E, ehm
Sì. Ah, c'è la frequenza obbligatoria, eh? Eh-eh, eh. Sì, s Okay, okay. Ah-ah, è tosta. Eh, e poi quando studi? Eh. E po' devi studiare. <chuckles> C'è un mio amico che ha fatto è diventato dottore e so che è 'na bella botta. Sì, sì, sì, gl gli facci
Sì. E in cosa è specializzato lui?
Lui alla fine si è specializzato in medicina d'urgenza.
Ah, mazza, cioè lo stress allo stato puro.
Sì, sì, proprio una super botta. Sì, esatto, ma perché voleva entrare a fare l'anestesista, poi oh, non è riuscito a entrare dentro e allora, a a se
Mh-mh. Vabbè però sono diciam e degli ambiti che un po' si, non dico equivalgono, ma quasi, ecco.
Sì, sì, dai, dai, certo che è una bella botta. Te hai già intenz sai già in cosa t ti specializzerai?
Ma tantissimo. Ah, sicuramente non questo. Cioè, <chuckles> mi piace l'ambito pediatrico e ginecologico, ma allo stesso tempo mi piacerebbe molto intraprendere
Ah-ah, okay, okay.
mi piace o
Okay. Okay.
<chuckles> in dermatologia.
Sì. Okay, okay. Minchia, ehm, somma, sono robe insomma belle dif toste, ehm, ecco.
Sì, sì, cioè però a me pie mhmm, li vedo meno stressanti, diciamo, rispetto ad altre.
Però se te vedi insomma un po' più gestibili, dai. Ti manca ancora tanto?
Sì, sì, sì. Ehm, mhmm, beh sì. sono al secondo anno, quindi 4 anni. Mh-mh. È lunghissima, però meglio così perché mi sento ancora molto ragazzina, uhm, che quindi ho tanto tempo per pensare, mentre vedo s sì, sì, sì, sì, tantissimo.
Mh. Eh, beh, beh, la strada è lunga, la strada è lunga. Sì. Eh, cert Eh, ce n'hai tempo anche per cambiare, poi vedere un attimo come come funziona. Senti una cosa: ehm, come fai allora a s insomma a scaricare un po' di tu tutto questo stress?
Beh, sicuramente con lo sport, che io sono sempre stata una molto sportiva, quindi mi mi piace tanto insomma allenarmi. Ho fatto 10 anni di danza a livello agonistico, quindi gareggiavo, sono andata in compagnia, un sacco di spettacoli. Ehm, sì. Ehm, moderna contemporanea, per un tot ho fatto anche hip hop, poi mi sono rotta il ginocchio e quindi ho detto basta. Sì.
Eh, eh. Okay. Ah-ah. Ah, wow. Ah-ah. Ah, okay, okay. Roba tosta, ma danza moderna qu che tipo di danza? Contemporane Ah. Ah. Ahia, ahia, ia, ahia. Anch'io devo dirti la verità che trovo molto sollievo quando sono stressato dal lavoro o comunque in genere situazioni lì, da da dal da scaricare con lo sport, che sia corsa o nuoto, insomma, sono anche quelle cose che poi
Sì? Ah-ah. E tu fai un lavoro molto stressante?